Ah tá, você não indicaria pelo modo?
O Meu. Hum não, não. Acho que é uma cultura acho que você não aprende.
Entendi. Olha, é um engessado, tem que ser para pessoas mesmo acomodadas, né.
Então acho que o modelo é, pra mim não seria. Tanto que meus filhos não são
Ah, entendi.
já eles grandes não. É, assim, ainda não estavam trabalhando e tal, mas já não eram tão dependentes de mim, eu fui para o meu plano B.
Uhum. Ah.
Foi ser paisagista.
Hum, en não, espera aí, espera aí. Espera aí, só 1 minutinho, você então, não já estava descontente, já, na profissão atual, né, e
Fazer um curso de paisagismo. Não, sempre fui, mas eu cheguei a me aposentar com ela.
Hum. Ah, só para ter aquela: "Já passei por essa fase", entendi.
Em ter o plano B Ai e ter o plano B que meu pai sempre falava, eu fiz o paisagismo. Então eu não mudei
Hum. Hum.
eu acrescentei.
Certo. Ok, ótimo, porque você só atribuiu uma coisa que era certo.
Tá. Que era uma coisa que eu gostava exatamente, que para ser o plano B, é como você ser um comerciante, alguém tem que financiar.
É, tem que ter um investidor.
Tem que ter investidor. No caso, foi o meu salário de servidor servidora pública que me financiou o paisagismo.
Hum. Olha! O que é ótimo, né, se você parar pensar. Porque é uma despreocupação, se ia precisar de fracasso, se ia precisar que fizesse o jogo virar, desse certo ou não, não tem aquela pressão. Você sentia pelo menos esse alívio?
Sim. Não, não tinha. E fazendo o que eu gostava. Aí, veio o paisagismo. Eu não mudei, eu agreguei.
Uhum. Entendi.